No, è una laurea magistrale, ciclo unico questa. Quindi, pf fortunatamente, ti danno la possibilità, visto che in Italia mancano insegnanti in ogni dove, di di iniziare già mentre sei studentessa o studente, diciamo, mentre studi. <smacks lips> Sì, sì sono studente.
Ah. E Bello, deve dare avere tante soddisfazioni, immagino.
Eh, sì. Sì, sì, diciamo che è è è tosto, perché comunque ci va una certa pazienza. E e tutto, però poi le soddisfazioni arrivano fortunatamente, ehm, insomma, sotto questo punto di vista bello, bello davvero.
Sì. Quindi ti ci vedi a fare poi l'insegnante nel futuro?

Più o meno sì.
Ah vabbè, ma credo che faccia crescere tanto questa cosa.
Poi ovvio se una persona trova un lavoro, mhmm, da remoto, cioè anche in Italia non sarebbe comunque male.
Sì. Vabbè certo, certo.
Certo, non starei a Milano
Mh.
perché basta Milano.
Basta. Ah beh sì certo, se sei sempre stata lì. Ah ti vedi al mare comunque.
Sì, mai una zona di mare, ecco. Sì.
Bello, bello, io non lo so, sarà che sono troppo abituata alla vita da città e non lo so se mi e mi piace sì, mi piace. Però non lo so.
<inhales> Ti piace?
Certamente se mi dici vivi al mare, vuoi andare a vivere al mare, non credo che ti direi di no.
In fondo no? <chuckles>
Ora come o <chuckles> eh, il mare diciamo ha sempre il suo fascino, ti fa proprio cadere in tentazione, però chissà se ne avrò la possibilità.
Ma poi da una pace, una tranquillità secondo me.

Ciao.
Ciao, buongiorno. Come va?
Mh. Bene, bene, tu?
Tutto a posto. Bene, bene, grazie.
Ma, mhmm, cosa fai nella vita?
Allo <smacks lips> Allora, io attualmente sono una studentessa lavoratrice.
Okay.
Quindi, sì. Tu invece che fai di bello?
Io studio all'università
Ah. Mh. Bene. <snorts>
e, mhmm, sono al secondo anno di relazioni internazionali.
Ah, bene. E quanti anni ti mancano ancora?
Tu? Uno si spera.
Ah 1. Okay, bene. Quindi è una laurea triennale. Ma, poi hai intenzione di continuare?
Esatto. Sì. E, sto un po' valutando 2 magistrali, ma sono ancora molto indecisa.
Ah. Bello, bello, interessante vabbè. Comunque diciamo che hai voglia di studiare ancora per 1 paio d'anni poi dopo.
Sì, poi si vedrà.
O forse è necessario. <snorts>
Ehm, sì, perché è una laurea purtroppo molto generica. Potrei, uhm, ehm, fare solo la triennale, però avrei mol molte poche possibilità lavorative. Ef
Mh. Okay. Ah okay, certo certo come ovviamente ogni titolo di studio ti apre una porta in più alla fine, quindi se uno, insomma, ne ha la possibilità meglio meglio continuare. <smacks lips> E che cosa vorresti fare poi dopo con questa laurea? Io non sono molto informata sull'argomento, quindi illuminami.
Esatto. Poi Allora lo sbocco principale sarebbe nelle organizzazioni internazionali
Okay.
ma io sono più orientata o verso l'ambito del management sanitario...
Bello. Mh-mh. Okay.
o nell'ambito dell'aviazione, però sempre nel management.
Ah, sempre nel management. Bello, interessante. Mh. Come ti è venuto di
Sì, è è ve non c'entra molto. <chuckles>
come come fa come mai hai scelto questa quest'università, questa facoltà?